Sono sono radicate in te, da sempre queste cose, no? E quindi bene, bene.
Erto, certo, certo. Ehm ehm
E niente, fa piacere, insomma, ma comunque sapevo non avevo dubbi, che sei una persona positiva e quindi me lo me lo me lo stai confermando.
<chuckles> Certo. Ehm, e poi, vabbè, ecco, penso che, diciamo ecco, p esempio, cioè un colloquio, ecco, magari non so, ti sei definito, di magari diverso, piuttosto magari cioè, tu come ti presenteresti, diciamo, ti presenteresti, diciamo, allo stesso modo, no, penso?
No, io penso che bisogna sempre essere sinceri, anche, ecco, pure questo qua, perché dopo, sai uhm, anche perché, se tu cerchi di far vedere una cosa che non è, poi dopo, specialmente magari vieni assunto, no, ehm, poi dopo, bene o male, uhm, l la tua natura, no, la puoi la vuoi camuffare per un po', no, poi inevitabilmente, prepotentemente, mhmm, esce esce fuori.
Mh. Sì. Sì. Certo. Certo, certo.
Capito, quindi quindi è meglio sempre dire la verità, così chi ti chi ti chi ti vede, ti accetta per come sei, no? E sai che poi ha sorprese do
No, ma poi mhmm, no, ma poi penso Esatto. Ma poi, ecco, soprattutto, diciamo, uhm Certo, ma infatti, guarda, soprattutto in appuntamento, un colloquio, se tu non sei al 99,9% onesto, poi, cioè, in qualche modo la tua personalità esce fuori, no, se per esempio sei sei più tranquillo o meno tranquillo, se Sì, esce. Certo.
Ah. Cer ma pure ma pure con una ragazza, pure con quando hai un appuntamento galante, sempre devi dire devi essere te stesso. Ciao. Ciao, ciao.
E e e <chuckles> esattamente. Ciao.